Ah, você não fala francês?
Não bem, assim, bem básico, em uma não suficiente para eu conseguir transmitir toda as minhas ideias, necessidades e perguntas para os professores.
Sim, e para as crianças?
E a gran É, as crianças assim, hã, tem muita coisa que eu preciso transmitir das minhas necessidades, das minhas ideias, sabe. E também dá para usar muita mímica. Sei lá, eu quero que elas ouçam o áudio e completem o exercício no no livro, então eu posso usar uma uma imagem de de uma orelha e uma imagem de um lápis, sei lá, circulando, e elas conseguem entender. Mas para mim comunicar com a professora para algum aluno que ta teve problema na sala de aula que eu não gostei da atitude deles, ou dessa questão da avaliação é um pouco mais difícil, porque eu não falo a língua.
E Uhum. Uhum.

Então
Não era exigência da escola?
era é porque eu trabalho para uma terceirizada, no caso, e essa terceirizada presta serviços pra escola e me contratou. Esse serviço, hã, de inglês então, eu ensino eu ensino eu acho que eu esqueci de falar sobre isso, é importante, né. Eu ensino uma uma língua estrangeira pra pra essa escola. E eles falaram
É. Aham. Mas sim ser numa língua estrangeira sem falar francês.
<clicks tongue> Isso. Eh, não, eu não sei falar francês, eh, o francês que eu diria, tipo assim, da rua, sabe, de se comunicar. Eu tenho um francês suficiente pra conseguir me orientar, pra se eu estiver perdida, hã, perguntar e o suficiente pra manter ali uma conversa de, sei lá, 3 minutos, mas não o suficiente, tipo assim
Uhum. É, assim, com francês no dia a dia, o francês nativo.
É isso. Eu não eu não tenho esse francês que, eh, em francês a gente fala, eh, au au au courant, né, que seria tipo, uma proficiência, sabe.
Uhum. Agora eu lhe pergunto, por que que você aceitou esse emprego? Não tinha outro?
Porque eu precisava de dinheiro. <laughs>
Não, sim, você precisava se manter, mas só tinha esse emprego? Não tinha outra coisa? Porque eu tô achando isso muito puxado pra você.
A maioria dos Hum. Então, eh, a maioria dos outros empregos, todos que eu achei, eu teria que falar a língua em, hã, em, hã, francesa de qualquer maneira. Eles estavam tudo que eu achei eles procuravam alguém que sabia francês. E
Falar, assim, fluentemente. Você tá lá há quanto tempo?
Eu tô aqui eu cheguei em setembro desse ano.
to tempo ainda, porque pelo meno ano, né, que você começaria a falar melhor, né, a não ser que estivesse estudando todo dia, mesmo assim, 5, 6 horas por dia.
É, então, o início do É, pois é. Sim. E, assim, a a o meu o meu empregador falou que eu precisava ter o mínimo de francês pra eu conseguir me comunicar. E, assim, eu tenho, só que certos assuntos, tipo, como eu falei, a da nota, como fazer esse tipo de pergunta.
Uhum. Falar com os professores, né.
É, e fala tipo assim: "Ah, e eu temi que esse aluno tem esse problema dentro da sala de aula. O que que você faz pra conseguir lidar? Qual dica que você pode me dar?". Eu não tenho, tipo, eu não sei falar isso direito em em em francês. E eu tenho que fazer isso no meio da aula também porque não tenho tempo particular com as professoras, então eu acabo perdendo um pouquinho da minha aula pra pra conseguir me comunicar, pra ela responder e entender e double check, né, checar se aquilo que eu entendi estava certo ou não. Então
Uhum. Sim. Agora é assim, você disse que pegou esse emprego porque você não tinha outro, você precisava. Mas é notório que você não tá feliz com o que você tá fazendo, porque você tá insegura.
É, exatamente.

Assim, eu não estou infeliz porque eu eu eu tenho prática no ensino.
Não, não é infeliz, mas você também não está feliz porque você está meio insegura, né.
Então mas é ex é é justamente essa questão.
Com medo de não dar certo.
Sim, a a questão é que eu é o único trabalho que eu posso usar o inglês dentro de lá, e e novamente não dá para usar 100%, como eu disse, eu preciso me comunicar com as professoras. Mas todos os outros trabalhos, eu precisava falar francês 100%, porque
Sim.
hã, as pessoas que trabalhavam naqueles lo lo lo locais não sabiam o inglês, e e nesse, pelo menos, eu podia usar um inglês mais simplificado pra conseguir ensinar. E é algo que eu estou acostumada porque eu sou eu era professora de inglês no no Brasil também, então eu sei como funciona.
É inglês. Agora, deixa eu só te perguntar, você vai ter tempo? Porque com 12 turmas, você dá aula o dia todo?

É, dou aula das 8:00 até 17:00.
Nossa, eu ia sugerir você fazer um curso de francês Para te ajudar.
E é. Ah talvez Ah, pode pode ser que funciona talvez, eu vejo se tem algum curso que dê aula lá para as seis horas da tarde ou às 19:00.
Urgentemente você precisa de um curso de francês, eu acho que vai te dar segurança, sabia.
É eu tô precisando, <laughs> tô precisando de segurança, com certeza. Mas eu eu vou tentar seguir isso. Eu vou pesquisar aqui os cursos de inglês, eh, francês, e os horários que eles têm.
É. Para você buscar esses valores. Francês, pesquisa, eu acho que vai ser o melhor.
Também acho, obrigada por ouvir essa essa problemática que eu tô tendo e me ajudar a pensar maneiras de solucionar.
Ah, foi um prazer, viu. Não sei se consegui te ajudar mas foi com muito carinho que eu te ouvi. Até a próxima.